إمم.
كان بيطلُبني وكنت باروح له، فكان عادي يعني. آآ سَنة، 2، 3 كويس، 4 كويس، مش عارف إيه، وبعدين جينا آخِر سَنة ك في الجامعة آمم جِه بم بمنتهى البساطة خالص، يعني أنا مش عارف عمل كده إزاي خلّص ال الامتحان بتاعه بعد ما أنا غشّشته بقى وبتاع هاقول غشّشته، لإن هو ما ما حلّش حاجة بمجهوده أوي يعني.
تمام، يعني كنت خايف على مصلحته أكتر، آه.
أم آه، آه. بالض آه آه. وبعدين لقيته جاب "أنا معلش يا جماعة، هاطلع أجيب قهوة وآجي." فقال له إيه: "طيب ماشي، اطلع هات قهوة." فكان متاح يجيب قهوة. فجاب القهوة وجِه وهو جايبها يعني عمل نَفْسه إن هو اتكعبل وِكَب القهوة بتاعته على ال الكُرّاسة بتاعة الإجابة بتاعتي.
يا نهار أبيض! وأنت كنت لسّه في الامتحان؟
في آخِر تقريبًا آه، آه، طبعًا. تقريبًا الكلام ده في آخِر رُبع ساعة.
ياه! يا ربِّي، وعملت إيه بقى ساعتها؟
"أنا آسف، أنا آسف،" و بتاع وهو طبعًا اللجنة ومش لجنة "ويا جدعان ألحقوا." حاولنا نُنقذ ما تم إنقاذه.
إمم.
وم طبعًا تَلَف كبير جدًا حصل. ح جابوا لي هم بقى بسرعة ورقة أسئلة أو ورقة إجابة، أنا نقلت كروكي، عارف الكروكي، كده اللي هو كروكي، برسم الدنيا أدِّيك أ أي حاجة، أي ما تتخيّله. هو المُراقب قال لي ودكتور المادة قال لي: "عندك حَل من 2 بسرعة، هتسلم الورقة ديّة كده واللي ظاهر هنعلّمه، يا تنقل إجاباتك بكل ما ت أوتيت بقوة."
اللي هو بتلحق أي حاجة، تُنقذ ما يمكن إنقاذه. إمم.

النتيجة طلعت الساعة 04:00، رن عليّا، أنت نجحت إزاي؟ أنت إنسان كذا وقعد يشتم أنا ال أنا اللي وقعت القهوة بنفسي وأنا اللي عملت بنفسي، أنت إزاي عديت، أنت إزاي ما سقطتش، أنت كذا، أنت أكيد ب كذا، أنت حاجات كتير بقى طلّع بقى اللي في قلبه كله، ده أنا بقالي أربع، خمس سنين معاك آه، أحاول إن أنا
تمام. إمم، ات اتكشف على حقيقته بالمعنى الحرفي يعني اللي هو كان مخبِّي عنك حاجات كتير و وكان هو آه.
أنا فُوجِئت. أنا عِشت في ساعتها من بعدها عِشت في هالة من اللا شئ، اللي هو أنت أنت إزاي وصلت معايا للمستوى ده، بالشكل ده في أقل من لمح البصر؟ ده ده أنا قاعد معاك في اللجنة يا أخي باقول لك، إيه ده، معقولة؟
بجد موقف موقف صعب جدًا و والحمد لله إن أنت قدرت كده ت تتفادى الموقف ده وتعرف الشخص ده كده على حقيقته.
جدًا. آه. وقام مبلكني وشكرًا وانتهت علاقتنا. آه، آه، انتهت علاقتنا في ساعتها إلى وقتنا هذا ما كلمتهوش تاني. الكلام ده من سنين طبعًا.
كمان. هو الحمد لله فعلًا إن أنت ما كلمتوش تاني، آآ، ده ده كمان يتمسح أصلًا من الذاكرة بجد والله يعني.
<chuckles> ده شخص بقى أثّر عليّا عايز أقول لك تأثير سلبي بشكل، أنت فكرتني أنا تعبت نفسيًا بسببه دلوقتي <giggles> حاجة آه، حاجة صعبة جدًا.
لا لا، ولا تزعل نفسك، يعني أكيد في أشخاص كويسة زي ما هتقابل أشخاص كويسة هتقابل أشخاص تانية حلوين. آه، وأنت أكيد قُلت طبعًا إن والدك مأثّر عليك بالإيجاب. آآ، طب، حابب كده أخيرًا تقدم نصيحة مثلًا لأي حد عشان يبدأ يعرف شخص كويس في حياته؟
لا كتير. كتير جدًا. آه، طبعًا، طبعًا. اهتموا آه طبعًا، آآ، بُص، عشان ن بصراحة، اهتموا باللي حواليكم. ده الإيجاز، اهتموا باللي حواليكم كويسين بس.
إمم.